ค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้าเนี้ย คุณจะไม่รู้สึกหมดไฟเลย คือคุณน่ะมีไฟ แต่ถ้าไฟคุณกำลังมอดอะ แสดงว่าคุณน่ะเคยมีไฟตรงนั้นน่ะมาก่อน ใช่ไหม?
อืม อืม งั้นแสดงว่าแบบเนี้ยคุณก็ต้องมองว่า สาเหตุหลัก ๆ เนี่ย มันไม่ใช่เพราะว่าตัวเรา แบบนี้เปล่าคะ? มันน่าจะมีปัจจัยอื่นมาร่วมด้วย ประมาณนี้เปล่าคะ?
อืม ใช่ค่รับ เพราะว่าหลายคนอาจจะคิดว่า "เอ๊ะ เราหมดไฟไปนี่ เพราะว่าเรา เราขี้เกียจหรือเปล่า?" แต่ความจริง ความขี้เกียจมันไม่ใช่สาเหตุหลักของการที่ทำให้คุณน่ะหมดไฟ แต่มันเพราะว่าเราอาจจะทุ่มเทเกินไปอะ โดยที่ไม่มีระบบในการดูแลสิ่งที่เราทุ่มเทไป
อืม ค่ะ อืม